Ha? <inhales> Parang hindi namang ganon, kasi ano I mean pamilyar kasi ako dahil ano, ah, may kamag-anak kasi ako. Ka ya nakakaano kami ng batang yung talagang ano, baka <inhales> baka ibang branch yan o kaya <inhales> parang hindi naman ginagawa namin yun <inhales> <scoffs> yung pagsawsaw, kumbaga <inhales> parang mali yung ano, ah, puwe puwede sigurong ihalo mo o kaya yung pero puwede ding hindi, siguro ano lang talaga, baka ibang restaurant yan.
Mm. Oo parang mm. Oo. Mm. Mm, pero Mm. Oo. Mm. Ah, mm, mm. Oo. Mm. Oo, pero diba oo baka iba kasi parang yun yung mga napapansin ko dati ganon yung ginagawa nila, or parang kukuha sila ng toyo ta's ilalagay nila dun sa mismong lomi.
Ayun oo yun puwede, <inhales> kaya ako nalito na parang, pa'no mo isasawsaw yung lumi dun sa sawsawan?
Ta's hahaluin nila. Mm. Oo, yung iba kasi ganun yung ginagawa nila tas ang daming mga sibuyas din.
Hindi nila hinahalo, sinasawsaw nila? Ay ang weird naman nun. <laughs>
Hmm, hindi ko ah, may mga iba, ah, yung may mga iba na sinasawsaw ta's yung iba hinahalo naman kaya, minsan hindi ko din alam kung ano yung gagawin ko talaga. <laughs> Kung paano.
Hmm, hindi pero yun dahil nga ano pamilyar ako hinahalo siya, kasi kung isasawsaw mo, parang, eh, sabaw yun, eh, 'di ba? <chuckles>
Mm, mm. Ah, ayan Mm. Mm, mm, so dapat hinahalo 'no?
Mm, sa'kin naman 'di ko na hinahalo kasi parang enough na sa'kin yung lasa, 'pag dinagdagan para sa'kin, parang masyado ng ma malasa oo, matapang, maalat ganon.
<inhales> Hmm. Ah, oo. Maalat, ah, oo. Mm, tapos yung ma malapot pa talaga yung sabaw nila 'di ba?
Mm, <inhales> kung ba nakakabusog alam mo nga yung ano, eh, parang ano siya, ang laki 'di ba, parang pwede niyong paghatian.
Hmm. Mm. Oo 'no, yung serving. Mm, tama, 'di ba ang daming mga masasarap na pagkain 'no?